Tapos siyempre may meeting po kami nun
Mm.
ayun yun. Hindi po in-entertain yung opinyon ko, dahil nga bago lang ako kaya ayun
Ah, ah, okey.
wala na akong nagawa, "Edi sige po bahala na kayo kung anong gusto niyong ano, eh, basta ako magtatrabaho na lang ako, Huwag niyo na lang pong papakialaman iyong trabaho ko kung talagang ano, kung talagang ayaw niyo kung ayaw niyong pansinin iyong idea ko. Basta po ako, tatapusin ko iyong daily task ko, ayun masaya na po ako doon." pagka sabi ko nga "Huwag niyo lang akong papakialaman sa trabaho". Iyon lang naman po yung sinabi ko.
Mm. Hmm. Mm. <chuckles> Oo, okey din naman nga yung ganoong panan natutuwa ako sayo kaya yun nga may parang may paninindigan ka talaga, ano na yun nga, kung anong trabaho mo, gagawin mo. Kasi unang-una naman nga talaga, tama naman nga ikaw. Ang galing. <chuckles>
Opo, eh, kasi kung ayaw din naman nilang pakinggan yung opinyon ko, eh, di wag nalang po nilang pakialaman yung trabaho ko di ko po sila papakialaman.
Tama, tama, oo. Alam mo na natutuwa ako sayo, ah, kasi feeling ko napakatapang mo din pagdating sa ganyan kasi merong mga tao na kapag feeling nila ayaw sa opinyon nila, sila yung nag-aadjust tapos ang ending sila yung nagiging sunod-sunuran kahit ayaw naman nila, di ba?
Ay, opo, opo marami nga pong ganun. Pero ako naman po kasi siyempre, di ko naman po kasi sila pinapakialaman, eh, ba kung gusto nilang sumipsip sa higher ups, edi bahala sila, basta wag lang nila wag ng sila mame-merwisyo ng ibang tao kasi, nakaapekto din po talaga sa performance yung ano nun, eh, pwedeng sipsip nila, yung masyadong matabil yung pabida po ganun. yung matabil yung dila, <chuckles> talagang di ba po siyempre pagka kayo din po yung nasa posisyon ko tapos ganun po yung mga kasama mo sa trabaho talagang maiinis ka nalang kahit sabihin mong wala kang pakialam sa kanila minsan napapaisip ka ba nalang, bakit kaya ganto itong mga to, ganun po.
Mm. Mm. Mm, mm. Oo, katrabaho. Mm. Mhm, tama ka. Pabida. <laughs> Oo. Mm. Oo. Kaya nakakainis no na bakit kaya may mga ganyang ugali yan saan kaya nila namana? <laughs>
Ayun nga po, eh, kaya talagang
Mm, pero mm.
kahit anong iwas kahit anong iwas din po talaga minsan talagang tuma lumalap parang lumalapit at lumalapit lang. <laughs>
Di maiwasan no? <laughs> Parang ano, yun nga, napansin ko nga din na sa bawat trabaho hindi mawawala yung ganyang problema, eh, yung may mga taong ayaw talaga din makinig sayo, kahit alam mo yun? Kahit alam mo naman sa sarili mo na tama naman yung sinasabi mo na may point naman no? Ayaw lang talagang ano, tumanggap ng kamalian sa sarili nila.
Opo.